Sim sim. Não, 1° de tudo eu gostaria de dizer que isso é normal, sabe. Muitas pessoas passam pe por esse mesmo problema quando, independente assim, mas sobretudo quando é algo que você não gosta de estudar ou você não consegue se re relacionar bem, ou algo difícil. E aí, parece que a sua mente acaba te levando para coisas mais fáceis e e plausíveis de serem feitas e ter um sucesso ali que você sa aquela satisfação, como você disse, eh, passar um pano na na mesa, fazer uma arrumação rápida, lavar uma loucinha. Então, 1° de tudo eu quero te dizer que é normal se sentir assim, não tem problema algum.
Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Pois, é. Uhum. Olha, ótimo. <chuckles>
Com certeza. Agora vamos ver que que a gente pode fazer para te ajudar. Porque eu acho até importante vo vo você conseguir arrumar sua mesa para que não tenha nenhuma distração, para depois você conseguir focar por um por mais tempo na nas suas tarefas, nos seus objetivos.
Exato. Uhum. Sim, só que aí às vezes o que que acontece? Eu sei que eu tenho bastante coisa para estudar, então eu também sinto que se eu ficar parando para fazer essas coisas de casa, que quase não vai sobrar tempo para eu estudar, sabe? E que aí eu vou ficar acumulando cada vez mais matéria.
Sim. Sim, então de eu tive uma ideia aqui, vamos ver se consegue se encaixar com o seu estilo de vida. Eu estava pensando talvez de você fo colocar o seu sua rotina de estudos em blocos. Então, por exemplo você chega em casa, comeu o que você falou, aí você faz uma arrumação que te incomoda que está ali mais perto do seu campo de visão onde você senta para estudar. Você arrumou ali, e aí vamos dizer que você ten tenta se dar, hã, no cronômetro, assim, 10 minutos para arrumar tudo que tem que arrumar ali, 10 ou 5 minutos o que for, hã, o melhor pra
Uhum. Ok. Uhum. Ok, isso antes de estudar, antes de começar?
Isso. Isso antes de começar, justamente para você arrumar ali o campo visual para não ficar te distraindo. Aí você, sei lá você se dá 5 minutos 10 minutos o que você achar melhor que funciona melhor para sua rotina. E aí você começa a estudar.
Uhum. Ok.
Eh, o 1º bloco você pode também definir também uma quantidade de tempo que você queira estudar naquele 1º bloco. Aí eu vou estudar 1 hora, ou uma e meia, aí depois você para, e vai fazer o resto que está na tua no seu checklist mental que você falou né? Sei lá é uma louça, "Ah deixa eu lavar, deixa eu lavar toda essa louça aqui", e depois você volta. Que que você acha? Você acha que funciona?
Uhum. Ok. Sim, é, faz sentido. Uhum. Não, faz super sentido, esses blocos realmente fazem sentido. Porque aí por mais que eu esteja estudando e eu pare para pensar nessas coisas, eu já tenho aquele pensamento de: "Ok está aqui no meu planejamento do dia para eu fazer, então eu não tenho porque me preocupar com isso agora, né, vai ser feito."